分かりました。それは素晴らしいね。
はい、やっぱり縁があるってこういうことなのかなって思いました。
うーん、そうですね。う、ん、私の方は、あの、ええ、マウイですね。ハワイのマウイです。あのハワイは何回かあのオアフの方にね、ワイキキとかあっちのオアフの方に何回か行ったことがあったんですけど、あの実はマウイで私あの結婚したんですよ。あの、むむ昔ね、昔。で、あの、ああ、どうしてもなんかあのハワイで結婚したくて、その当時ね。それでマウイであの2人で2人きりで結婚したんですけれども、あの <laughs> その頃はね。それで、それであの、ん、に東海岸から行ったんですよ、それも、わざわざ。
へえ、はい。ハウスさんは、はい。 マウイ。 は。 はい。 ええええ。 はい。 はい。 ああ、そうなんですね。おお、すて素敵ですね。はい。 はい、はい。 ああ、ロマンティックですね。 <chuckles> はい。 はい。 ああ、じゃ結構距離ありましたね。
うん、わざわざ、でそれでもうハワイ、オアフも好きだけどマウイも大好きになっちゃって、本当は私たちもそっちに引っ越したかったんです。
は。 はい。 ああ、はい。
ところが、あの 犬をね、飼っていて、ハワイのその検疫がすごく厳しくて、犬をそこに一緒に連れて行ったら、ろっかげつぐらいあの検疫所に入れなきゃいけないんですよ。それ、え、それが理由で、関わらず、はい、はい。それが、あのそうですね、それそれが理由で引っ越さないことになりました。だけど、うん、その後もマウイにはこうなんか由縁があって。
はい。ええええ。 あ、そうなんですね。 ええええ。 ああ、なるほど。国内移動であるにもかかわらず、その厳しさってこっです。はい。 ああ、そうなんですね。はい。 はい。

で、友達と2人でそのツアー参加したんですけど、イギリス去る頃には、なんか友達、私なんか凄い若かったなと思うんですけど、馬鹿みたいに、「私絶対、あのすイギリスにいつか住むから」とかって言って宣言してて、凄い気に入り過ぎて。
はい。 はい、ええ。 <laughs> そそのくらいそのくらい気に気に入られたのね、ほんとに。うーん。はあん。
そうなんです。はい。そんなことがありまして、他にもそのフランスも行きましたし、ドイツも行きましたし、どっちも凄く素敵だったんですけど
ええ。 はい。
そういうイギリスみたいなハマり方はしなかったんですね。
うーん、そうですか。
凄く感激はししたんですけど、どちらもあの美しい国ですし、こう、でもなんか、イギリスはちょっと格別だったっていう記憶があって
うん。 うんうん。 ええ。
で、その時、私、会社勤めしてたんですけど、実際、その5年後に
はい。
なんかもう、今考えたらほんと馬鹿なんですけど、その会社辞めて、<chuckles> イギリスに移住したっていう。
<laughs> はい。あ、ああ、すごい、本当にしちゃったんだ。ああ。
ええ、は、そうそうそうなんです。あの、ほんとにもう今考えたら、何を考えていたんでしょうか、とかしか思えないんですけど、当時の自分に対して。
ええ、でも、それは素晴らしい。うん。
はい、な事がありまして、なんか、その印象に残った出来事っていうよりも、なんか、どうなんちょっと人生変えられてしまった出会いだったって言いますか？はい、そんな感じです。はい。
ええ。 うん、うん、そうですか。ああ、私行ったことないんですよ。あの、イギリスの会社に働いてたことがあったんで、知ってる人とか、あの、何人か居るんですけど、あの、1度もまだ行った事とないんですよ。是非行ってみたいです。
あ、はい。 あ はい。 ええええ。 あ あ、素晴らしい。あの、イギリス系の会社にお勤めなんですね。
うん。 うん、イギリスが元々の会社だったんですけど、あの、日本の会社がそれを買収したって、で、その、え、そのいはい、で、そのイギリス側と日本側の間に入るような、あの、アメリカのオフィスで働いていたんです、昔。うーん、そうなんですよ。だから行きたいなと、ずっと思っているんですけれどもね。あの、その国の人達でアメリカに住んでいて、あのとも友達が何人か居ますから。うーん、でも良かったですね、そうやって、自分がこうしたいと思った、あの、事が、本当に現実になることが出来て良かったですね。
ええええ。 ああ！あ、そうなんですね。あらま、はい。 あ、はい。 ああ、なるほど。そうなんですね。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 そうですね。ただ、あの、長期のそこまで長期の滞在にはなりませんでしたけども、ん、でも、あの、やっぱり行って良かったなと思いますし
うーん。 はい。

なんか、おすすめスポットっていうんですか、すいません、軽い言い方しちゃって。なんかそういうところはい。
あ、はい。うん、マウイええ、マウイの中では大体あの、観光客がまずい行くのが、あのハイウェイトゥーヘブンって言って、ハナっていうところがあるんですね。で、そこへ車で、あの飛行場の近くあたりからだったら、2時間ぐらいかな。ずっとこう、すごくこう、う、ぐるぐる、なんて言うんですか、あの、ええ、まっすぐでないこう道山山に向かって、こうレインフォレストの、ええ、レインフォレストの中を、こう行くんですよ。あの熱帯森林みたいな。んで、その中に、時々そこで止まって、すすごいあの、珍しい木があったり、滝があったり、あの、バンブー
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、はい。 う、蛇行してるような感じの、はい。 ああ。 はい。 はい。 ああ。
なんバンブー、ああ、ロードみたいなところがあったり。で、いろんな途中で色々止まりながら、あのだいたい2、3時間であの、ハナっていうところに着くんですね。そうするあのその途中に、またブラックサンドビーチなんかもあって。あの、ね、も、う上に着くと、あの自然にできた7つのこうプールがあるんですよ。岩でこう自然にであの岩石でできた。そういうところとか、素晴らしいですよ。でも
ああ、はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 へえ、はい。 あ、じゃ割とこう、自然が手つかずのまま、残っている感じのすところが多いんですね、マウイ島って。ああ、なるほど。おお。
はい、はい。素晴らしいですよ。そしてあとあの、ワインとかも作ってたりとか、あと、うん、あと色んな動物、ヤギなんかがこう、走り回ってるところとか、色々あります。
へえ、そうなんすね。 あ。ハワイとヤギって、全然結びつきませんでした。はい。
ん、そうなんですよね。うん。ゴートヨガとかあるんですよ。そし行ったことないんですけど。ヤヤギヤギと一緒にするヨガとかあるんですよ。かん観光客あいあのヤギの背中に乗ったりとか、あのそういうね、あのヨガとかがあって。とにかくあの、色んなあの楽しみ方ができます。うん。うん。
え、へえ、そうなんですね。 おお、<laughs> どうやって、と思えちゃちゃいますけど。ええ。 はあ。 はい。 ああ、素敵ですね。ぜひ一度、ちょっとマウイ島、訪ねてみたいなってすごく思いました。素晴らしいです。はい。
はい、お勧めします。<laughs> 私もロンドン行ってみます。<chuckles> ありがとうござい
はい、ありがとうございました。